Ja, aber g g gen genau, es war körperliche Arbeit und der 2. ist wahrscheinlich noch skurriler, ähm, weil, äh, n du hast doch bist doch bestimmt schon mal auf im Internet auf so Werbung, also, so Scam-Werbung für irgendwelche, äh, Online-Chats, äh, gestoßen. Äh, a es stellt sich heraus, die gibt es tatsächlich, äh, für einsame Leute, ja, ja, ähm, aber die werden dadurch betrieben, dass Leute einen Haufen Moderatoren anheuern, die dann eben so tun, als wären sie andere Leute, um sich mit den Kunden zu unterhalten.
Und dann körperliche Arbeit, also Ja. Okay. Die Online-Chats? Oh, ja, okay. O Oh, okay, ich verstehe.
Das war für 'ne Weile mein Job, das war auch sehr skurril, äh
A Also, du musstest tun, als wärst du so 'n äh, jemand, der am Gespräch interessiert wäre. Aber
Genau, ich ich im im Regelfall ha hat man so getan, als wäre man eine, äh, Frau in ihren 20ern, um sich dann mit alten, einsamen Männern zu unterhalten. <chuckles> Ja.
<laughs> Okay. Und dann wird die wird die Stimme verstellt, oder? <chuckles>
ne, ne, das war tatsächlich rein über Text. Äh, also, ich wurde dafür bezahlt, mit Männern zu chatten. <chuckles> Das, äh leider wurde ich auch sehr schlecht dafür bezahlt, ähm, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Mal ganz abgesehen davon, dass das 'n bisschen moralisch, äh, bedenklich ist, ist man nutzt ja schon die Einsamkeit von Leuten aus, äh, aber ja. Äh, was gibt's denn bei dir an skurrilen, seltsamen Jobs?
Ach, über Text, also, so 'n Chat. Ja okay, verstehe. Mhm, okay. Ja. Okay. <scoffs> Ja. Ja. Ja. Ja. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Dein dein Arbeitgeber oder für für den Job war das dann, äh, im Ausland? Man denkt ja, solches Scams und sowas kommt immer aus Afrika oder so. <giggles>
Klar. Ja, ja, d die kamen tatsächlich aus der Schweiz. Also, Ausland ja, aber jetzt nicht so ausländisch.
Ach so. Ja, okay, okay.
Also, wird wahrscheinlich Gründe gehabt haben, warum ausgerechnet die Schweiz von allen europäischen Ländern, die ja sehr bekannt ist für ihre Neutralität und all so Zeugs und ihre Geheimhalterei, aber ja.
Ja. Ja. Okay, ja. Ja sie sind halt aber auch sehr aufs Finanzielle bedacht, ne? <laughs> Und dann, ja, entdecken die wahrscheinlich alle Möglichkeiten, wie man gut Geld verdienen kann. Ja, ja.
Genau, das das m Ja, ja. Genau, äh, aber, äh, was gibt's bei dir?